اهم. تمام جدًا.
وبعدين أيام ال آه. أيام الشغل تلاقيني اللي هو فيه وقت حتى اليوم الفاضي فيه في الشغل باستخدم التليفون أقل من اليوم اللي أنا مشغول فيه، يعني متخيِّل الموضوع ماشي العكس، المفروض ال
اهم. أيوه، أيوه، أنا مقدَّر ده جدًا. يعني الأيام اللي أنت ما بتكونش عندك فيها شغل بتمسك الموبايل بطريقة أقل، والأيام اللي أنت بتبقى عندك فيها مهام وكده بتمسك التليفون أكتر بكتير كمان. آه، أنا مقدَّر المشكلة دي معاك، أكيد عاملة لك تشويش كتير وبتخلّيك إن أنت ما تقدَرش تنجز مهامك بسرعة ولا وبتعطَّلك كمان إن أنت تقدَر تسلِّم الشغل في وقته. طيب قُل لي كده أنت حاولت ت تشوف حلول لنَفْسك مثلًا، يعني فيه منها اللي نجح أو فيه منها اللي فشل والّا ما حاولتش خالص؟
آه، المفروض أقل. آه. أكتر. بالضبط آه. إمم. بالضبط. بالضبط، آه حصل.